ไม่ คือเราเองก็อยากจะช่วยเขาให้ได้มากกว่านี้ด้วยอะค่ะ ก็เลยเหมือนแบบว่า เราก็เลยตัดสินใจไปต่างประเทศเลย เพราะเรารู้สึกว่า การอยู่เมืองไทย ส ทำงานที่กรุงเทพ ไหนจะค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่ากิน คือเราอยู่ไม่ได้แน่นอน เราก็เลยตัดสินใจมาต่างประเทศ
อ๋อ อ๋อ เราคิดว่า รายรับใน กรุงเทพเนี่ยยังไงก็ไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราแน่ ๆ ฉัน แล้วเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้แม่ด้วยใช่ไหมคะ ไม่ใช่ว่า เราไม่ได้อยากจะให้
ใช่ ใช่ ไม่ เราก็อยากจะช่วยเขา ทีนี้เราก็เลยมาที่ต่างประเทศก่อนอะค่ะ ณ ตอนนั้นก็เป็นแบบเป็นโครงการ Au Pair เนาะ มันก็เหมือนมาเป็นพี่เลี้ยงเด็ก แล้วก็อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์อะค่ะ เหมือนก็มีเงินให้เดือนละประมาณ เอ๊ย ไม่ใช่ โอ้โฮ ถ้าเดือนก็ถือว่า น้อย คือถือว่า น้อยอยู่นะ แต่มันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอะค่ะ เราอยู่กับครอบครัวที่นู่น
อืม ค่ะ อ๋อ เพราะทุกอย่างเรา คือขึ้นอยู่กับครอบครัวเจ้าของบ้านหมดเลยใช่ไหมคะ ล เท่ากับว่า เราก็มีตังค์เหลือเกือบทั้งหมด
ใช่ เราไม่ต้องจ่ายอะไรเลย อือ ใช่ ถึงแม้ว่าเราจะได้เงินแบบน้อยนิด <chuckles> แต่มันก็ยังพอเก็บได้ เพราะมันไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะ เราก็เลยพยายาม
อือฮึ ค่ะ แต่ก็ยังเยอะกว่าเงินเดือนในกรุงเทพ ถูกไหมคะ?
ช โอ้โฮ! <chuckles> สามารถส่งให้ได้เดือนละ 15,000 โดยที่ไม่ต้องขอคืนอะค่ะ เอ่อ เอาไป เลย เออ
อ๋อ ก็ช่วยแก้ปัญหาคุณแม่ไปได้ส่วนหนึ่ง ถูกไหมคะ? การที่เราตัด สินใจไปทำงานที่ต่างประเทศ
ใช่ แต่ก็ทำอยู่สักพักหนึ่งอะค่ะ แล้วทีเนี้ยเราก็เจอคุณสามีเนาะ ตอนนั้นเป็นแฟนกัน แล้วจนพอเราแต่งงานอะค่ะ แม่เขาก็พูดขึ้นมาว่า "ถ้าเอาเขาไปอยู่ได้อะ เขาก็จะไปทำงานหาเงินใช้หนี้ของเขาเอง"
ค่ะ อืม แล้วอย่างงี้คุณสามีเขามีความเห็นยังไงบ้างอะคะ? กับเรื่องครอบครัวของเราอะค่ะ
อืม เราก็ จริง ๆ อะไม่ได้บอกเขานะ เพราะว่าเราคิดว่า ยังไงเขาก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยเนาะ คือมันมีความแบบเหมือนกับเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันและกันในครอบครัวอะค่ะ แต่ถ้ามันเป็นทางอเมริกัน เขาจะแบบตัวใครตัวมันมากกว่าอะ
อืม ค่ะ ก็ค่อนข้างต่างกันพอสมควร อือฮึ อืม ใช่ ใช่ค่ะ แล้วอย่างงี้
เราก็เลยไม่ค่อยบอกเท่าไร อือฮึ
ค่ะ แล้วเราจัดการกับเรื่องคุณแม่ยังไงอะคะ?

ใช่เลยค่ะ แต่ด้วยความที่เราเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาอยู่แล้วเนาะ เราอะชอบความสัมพันธ์แบบนี้นะ ความสัมพันธ์ที่พ่อก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากลูก ลูกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากพ่อแม่อะ มันก็ถือ แบบอยู่ด้วยกันแล้วเราสบายใจ ใช่ แล้วเราไม่ต้อง
ค่ะ อา ๆ ค่ะ ค่ะ ถ้ามีก็ให้กัน ค่ะ ถ้าเรามีเราก็ให้เขา ถ้าเขามีเขาก็ให้เรา อย่างงี้ก็น่าจะดีนะคะ
ใช่ ไม่ต้องมาคาดหวังว่า เอ๊ย ลูกจะต้องให้ฉันเงินเดือนละแบบกี่หมื่น ๆ อะไรอย่างเงี้ย แบบเป็นหน้าที่
ใช่ ๆ เออ ๆ ใช่ ๆ ไม่ต้องตั้งเป็นแบบเงินเดือน อะไรอย่างงี้เนาะ
ใช่ เพราะว่าที่บ้านเรา เราโชคดีมากที่ที่บ้านเราอะไม่เป็นแบบนั้น แต่มันก็มีคนน่ะค่ะที่มอง <chuckles> มีคุณป้าข้างบ้านนิดหนึ่งที่เขาแบบ "โอ๊ย! ทำไมไม่ช่วยแม่ใช้หนี้" อะไรแบบเนี้ย ก็มีเหมือนกัน เออ แม่เราก็ต้องไปพูด
คุณป้าข้างบ้านต้องขอมีบทบาทนิดหนึ่ง อา ค่ะ ๆ แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วแม่เราเนี่ย เขาก็อยากดูแลตัวเอง เขาก็มีงานทำ เขาก็ค่อย ๆ ทยอยใช้หนี้ของเขาไปนะคะ
ใช่ ใช่ แม่เราถึงไปพูดกับเขาเลยว่า "ฉันไม่ได้คาดหวังจะให้ลูกมาใช้หนี้ให้ฉัน" เออ แม่เราได้ยิน แม่เขาก็เลยไปพูด ไปว่า คุณป้า ข้างบ้าน แบบว่า เออ ไม่ต้อง <chuckles> ไม่ต้องสาระ <chuckles>
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ตอนแรก ๆ คุณป้าข้าง บ้าน ก็ไม่ควร จะมาคาดหวัง ในเมื่อพ่อแม่ฉันยังไม่คาดหวังกับฉันเลยนะจ๊ะ <chuckles>
ใช่ ดูแถว ที่บ้านเราอะเป็นยังไงเราเข้าใจกันดี แล้วเราก็ช่วยเหลือแม่เรามาเยอะ เขาก็ไม่เคยเอาไปป่าวประกาศ เราก็ไม่เคยไปป่าวประกาศเนาะว่า เราอะช่วยแม่มายังไงบ้าง เพราะฉะนั้น ค่ะ <laughs> คุณป้าข้างบ้าน ก็ <chuckles> อยู่กับที่บ้านตัวเองไปค่ะ <chuckles>
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็ถือว่า แล็ก โชคดีมากเลยนะคะที่แบบว่าพ่อแม่ <chuckles> ใช่ ๆ เพราะว่าพ่อแม่ลูกเราเข้าใจกันดี แล้วสามีเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร การที่เราดูแลครอบครัวของเราในระดับนี้ ใช่ไหมคะ มันก็ยังไม่เกินกับพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวใหม่ของเรา
<chuckles> เออ ใช่ ใช่